โอ้! มี หนูอะเวลาที่แบบว่าเป็นเทศกาลแบบเนี้ย คุณพ่อคุณแม่เขามักจะร้องคาราโอเกะกัน เป็นอะไรที่แบบ โอ้โฮ! ร้องเสมอเลย บางทีเขาก็ไม่ได้อยากฟังร้อง เขาอยากฟังเพลงที่มันเพราะ ๆ ไม่ได้อยากฟังคนร้องที่มันเพี้ยน ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งไอ้ปุน สมัยเด็ก ๆ นะ ต้องเอาเด็ก ๆ นะคะ พอโตมาอาจจะติไม่ได้เยอะ สมัยเด็กๆ ก็เคยมีว่า "ทำไมไม่ไปร้องกันอยู่ 2 คนน่ะ คนอื่นเขาจะฟังเพลงอื่น ทำไมมาร้องกันอยู่ตรงนี้? ก็ ก็ร้องเพลงก็ไม่เพราะ ร้องเพลงก็ลืมเนื้อ" อะไรแบบเนี้ยค่ะ "เต้นก็ไม่ ตรงจังหวะ" อะไรแบบเนี้ย มี สมัยเด็ก ๆ อะค่ะ ซึ่งไอ้ตอนนั้นน่ะ มันก็เป็นสีสันได้ แล้วก็มีอีกแบบ หนึ่งคือ พวกพี่ ๆ เขาก็จะ อ่า พอมีสุราดื่มไป แล้วก็จะ ไป จากคนที่แบบว่าเป็นคนเรียบร้อย อะไรแบบเนี้ย เราก็จะเห็นภาพฮา ๆ เมา ๆ อ้วก ๆ แล้วเราก็เอา ถ่ายรูปไว้ แล้วก็มาแชร์ แบบเนี้ย เวลาเห็นกันอีกทีเขาก็จะมีการแซวว่า "โอ้! ปีนี้อย่าเต็มที่ อย่าจัดเต็มขนาดปีที่แล้วนะ ปีเนี้ยเก็บ สวยไว้หน่อย เก็บหล่อไว้หน่อย อย่าไปปล่อยเต็มที่ อะไรขนาดนั้น" มันก็จะมีเรื่องเล่าปีต่อปี พอมาเจอกัน เราก็มักจะเก็บเอาเรื่องนั้นน่ะมาแซะมาแซวกันน่ะค่ะ มันก็เป็นสีสันได้ดีนะ แบบตลก ๆ ฮา ๆ น่ะค่ะ ก็พอมีนิดหน่อย ค่ะ
<clears throat> อะฮะ <clears throat> อะฮะ อะฮะ <chuckles> เขาว่า อะฮะ ครับ อะฮะ <chuckles> อะฮะ อะฮะ ๆ ครับผม ครับ <chuckles> อา อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อ๋อ <chuckles> ก็ดูไม่ค่อยนิดนะ เออ คุณ ก็ แซวพ่อ แม่ แรงเหมือนกัน นะ เออ บางที ก็ คุณ คุณพ่อ
เออ มี <chuckles> จริง ๆ มีเยอะมาก แต่ถ้าพูดนี่ค่ะ ไม่ หมดแน่นอน ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะ เออ อยากจะไปไมค์ทองคำก็ ได้ คุณ ก็ สกัดดาวรุ่งเสียแล้วงั้น
โอ้! นั่นแหละ ตอน ตอนเด็ก ๆ กล้าแซวนะคะ แต่โตมาไม่กล้าแซว เราเริ่ม ฟ เริ่มมีความอดทนแล้ว สามารถที่จะอดทนฟังมันผ่านไปได้ จะได้ ผ่านไปไว ๆ จะได้จบเพลง ไว ๆ <chuckles>
อะฮะ <clears throat> เออ ขำแรงเหมือนกัน นะ คุณต้องใช้ ถึงขั้นอดทนเลยเหรอ เออ พอฟังแล้วเหมือนแบบ เออ ยิ้มแทนเลยอะ เออ ครอบครัวคุณแบบดูร่าเริง ดูมีความสุขมากเลย ทำให้คุณแบบกลายเป็นคนที่ร่าเริง แล้วก็ รักประเพณีต่าง ๆ ในครอบครัวแหละ ที่ครอบครัวคุณน่ะส่งต่อให้คุณมาเสมอมาเลย ขอบคุณมากเลยนะครับวันเนี้ยที่แชร์เรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผมอะรู้สึกอมยิ้ม แล้วก็อินกับเรื่องราวที่คุณเล่าไปด้วยเลยครับผม
ค่ะ ใช่ อด ทน <chuckles> เออ ใช่ค่ะ อืม ขอบคุณนะคะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ส่วนตัวหนูอะ นาน ๆ ก็มีโอกาสได้พูดแบบนี้เหมือนกัน บางทีอะบางเรื่องก็เกือบจะลืมไปแล้ว แต่พอนึกขึ้นมาได้มันก็แอบยิ้มไปจนไม่รู้กี่ทีแล้ว ตีนกาขึ้นแล้วมั้งคะเนี่ย แล้วก็ยินดีมาก ๆ นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์น่ารัก ๆ แบบเนี้ยค่ะ ทุกคนน่ะอยากจะให้มีครอบครัวที่อบอุ่นยังไง เราก็พยายามที่จะเป็นคน ให้กับครอบครัวเนาะ แล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณ แล้วก็สวัสดีค่ะ
อะฮะ อะฮะ อ ท้ายเลยครับ ครับผม

โอ้โฮ ถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะ มันเยอะมากมายเลยไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดี แต่เอาอย่างงี้ก่อนแล้วกัน หนูขอบอกกันนะคะว่า ครอบครัวหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นครัวใหญ่นะคะ จะมีบ้านพี่น้อง บ้านคุณตาคุณยาย แล้วก็บ้าน อ่า คุณป้าคุณลุง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอยู่กันหลายหลังมาก แล้วก็จะมีแบบแค่เว้นห่างกันนิดเดียวเอง ซึ่งตอนสมัยเด็กอะค่ะ หนูชอบมากเลย เพราะว่าลูก ๆ หลาน ๆ อะมันจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันอะค่ะ ลูกพี่ลูกน้องหนูน่ะก็จะรุ่น ๆ เดียวกัน มันเยอะจนขนาดที่แบบว่า สามารถ ตั้งทีมฟุตบอลได้เลยนะคะในตอนนั้นน่ะค่ะ อ่า เยอะจริง ๆ เยอะมาก ใช่ค่ะ แล้วไอ้ อ่า ไอ้ช่วงเทศกาลอะไร ประเพณี อะไรแบบเนี้ย ที่ครอบครัวหนูจะต้องกลับมาเจอกัน เอาง่าย ๆ เลย อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์อะ หนูชอบมาก ถ้าในตอนเด็ก ๆ นะคะ มันไม่ได้วุ่นวายเนาะ เพราะว่ามันเป็นสไตล์เด็ก ๆ อะ เวลาเด็ก ๆ เจอกัน โอ้โฮ ยิ่งคนต่างจังหวัดมาเจอกันมันเล่นกันสนุกสนานเล่นกันไม่รู้จักหิว คือตอนนั้นอะค่ะ มักจะโดนคุณ คุณแม่ดุตลอดเลยว่า "ทำไมไม่กินข้าว มัวเล่นจนลืมกินข้าว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีบางครั้งก็แอบโดนตีหน้าเพื่อน ๆ พี่ ๆ ไปบ้างก็ แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ ไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ ตอนนั้นมันเป็นแบบ เหมือนมันสนุกอะค่ะ ตอนนั้นอะ ใช่ ใช่ค่ะ
อะฮะ ครับ โอ้โฮ อะฮะ อ๋อ <laughs> เออ เออ เยอะมาก อือฮึ โอ้โฮ วุ่นวายไหม? อะฮะ อืม อะฮะ เออ ๆ ๆ กะลัง เพลินนะ กะลัง สนุกอะ เออ แล้วเวลามีแบบอย่างประเพณีสงกรานต์ อย่างเงี้ย มันวุ่นวายไหม ถ้า ถ้า เรา แบบว่าจะต้องดำ เอ๊ย รดน้ำดำหัวผู้ ใหญ่ หรือว่าเราจะกินข้าวกันรอบหนึ่ง แค่คุณเล่ามาให้ฟังอะ แค่เด็กอะมันประมาณ 12 คนแล้ว อะ ทีมฟุตบอลหนึ่งอะ
ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> อา ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ